Kak, jaman sekarang itu kan, platform digital udah banyak banget ya. Entah itu platform untuk membagikan karya secara khusus, ataupun platform-platform sosial media yang di situ juga kita bisa tuh, eee, membagikan karya-karya kita. Nah, kalau Kakak, sendiri, biasanya, memilih platform apa sih, dan alasannya kenapa untuk mem membagikan karya-karya Kakak?
Iya. Betul sekali. Heeh eh. Heeh. Iya, oke. Eee, kalau untuk platform ya, memang saya sendiri, terjun di bidang kreatif ya, eee, saya sendiri sudah profesional di bidang kreatif itu. Eee, kalau saya sendiri untuk, eee, memilih platform kan, eee, memang dari peruntukannya ya. Eee, sebetulnya untuk apa platform itu kita, apa ya, kita upload hasil karya kita, tujuannya untuk apa. gitu kan. Jadi, itu, eee, apa ya, berperan besar gitu, bagi saya, untuk menentukan, eee, mana sih platform cocok untuk ini, untuk itu. Iya kan, kalau, <coughs> kalau di, mmm, di awal, iya kan, di awal-awal saya mengikuti bidang kreatif ini, saya, tujuan saya memang untuk, eee, untuk memamerkan karya, kan. Nah, di akhir-akhir ini, termasuk sampai sekarang, saya lebih ke arah, eee, menunjukkan portfolio.
Iya. Oke. Iya. Oke. Iya. Oh gitu, nah ini kalau boleh tahu nih Kak, ini, berarti, eee, karya kak yang Kakak, bagikan di platform ini, apa nih Kak, apakah foto ataukah musik atau apa, biasanya?
Iya. Mhm. Oke. Heeh, kalau saya sendiri di musik ya, eee, karena saya sudah bergerak, eee, udah pindah ini ya, pindah dalam musik itu, saya udah hijrah, gitu istilahnya hijrah. Kalau dulu di awal-awal, paling awal-awal saya ini kan performer gitu kan, dalam musik. Nah, saya memainkan musik, gitu di band. Nah, setelah itu, eee, saya bergerak di penulisan kom dan komposisi, nah nah, pada saat saya performer, saya enggak pernah menggunakan sosial media ya, karena, eee, dulu, kalau enggak salah sosial media belum ada lah. Eee, te sebelum Facebook saya enggak ngerti apa, itu kan. Nah, eee, ketika saya udah mulai ke penulisan, komposisi, eee, minat saya pun udah ke situ, menciptakan hal baru kan namanya kreatif, gitu kan. Eee eee, di situlah saya, meng eee, menggunakan platform-nya Mas, untuk musik sebagai menunjukkan di awal-awal saya ingin memre memamerkan gitu, kita kan masih muda, wah, udah udah bisa menghasilkan musik, gitu ya nah itu dia.
Oh, oke. Iya iya. Oh, iya iya. Iya iya. Mmm. Oke. Iya iya. <chuckles> Oke, berarti awal-awal dulu, memamerkannya di mana tuh, Kak? Eee, platform yang dipilih?
Kalo dulu Iya iya, eee, kalau dulu saya, eee, pastinya di Facebook ya, karena, eee, dulu tuh, bisa kita meng-upload, eee, apa ya, eee audio, atau video dengan kualitas yang, eee, seadanya kan, karena, yang dulu, ke eee, ya gimana?
Oh gitu? Enggak iya terus terus, lanjut.
Eee, jadi, eee, ketika di platform awal-awal itu kan, eee, Facebook itu, bisalah kita meng-upload, eee, apa ya, video dengan yang apa ya, ya kualitasnya apa adanya gitu kan heeh, karena, ya dulu di awal-awal Facebook, eee, akses kita ke kamera apa, cuma, eee, paling Nokia yang murahan gitu bukan murahan ya, dulu dulu mahal gitu di jaman eee, jaman
Oke. Mahal, <laughs> dulu dulu HP HP HP HP kamera jadul pun, itungannya mahal kalo dulu, Kak. <chuckles>
Eee, heeh, cuma, eee, memang masih, ini kan, masih terbatas, eee, dari optiknya gitu, heeh, dari jadi eee eee, di awal saya masih pake Facebook dulu.
Iya betul masih terbatas betul masih terbatas dan Oh, iya iya, benar benar. Itu, sih itu setuju sih. Jadi, memang kayaknya di zaman dulu itu Facebook aja sih ya? Sosial medianya itu belum banyak gitu loh, Kak.
Mhm. Belum banyak, betul, heeh.
Dulu sebelum Facebook itu ada kayak Friendster, tapi kayaknya Friendster enggak terlalu populer sih kayak itu populernya di kalangan anak-anak kecil gitu, anak-anak SMP, SMA. Iya, sih, Facebook sih paling paling bisa menjamah semua kalangan ya, kalau zaman dulu. Nah, terus seiring dengan dengan zaman terus berkembang, dan tadinya Kakak juga bilang kalau awalnya itu membagikan karya-karya itu dalam rangka untuk memamerkan, kayak, "Nih, eee, saya masih muda tapi udah punya karya nih, udah bisa nyiptain musik nih ini." Nah kalau sekarang berarti, eee, arahnya lebih ke unt untuk unjuk portofolio itu kan Kak, tadi Kakak bilang? A itu, platformnya sama juga, di Facebook atau ada platform-platform lain?
MySpace, lagi. Iya. Betul betul. Heeh. Iya, betul betul betul. Iya iya, heeh. Jadit eh. Eee, platformnya beda kan. Jadi, di awal tuh kan, eee, memang di awal-awal saya musik itu pake Facebook untuk pamer kan. Karena, eee, orang-orang tuh semua aksesnya ke situ kan. <chuckles> Yang yang, eee, punya kemampuan seadanya pun di situ. Dan, di kemudian hari kan teknologi semakin maju, gitu kan? Mmm, eee, akses video kamera itu semakin gampang kita dapat, kemudian teknologi itu semakin murah gitu kan, jadi, eee, saya me berpaling gitu dari Facebook ke YouTube, gitu kan. Itu masih dalam pamer tuh, itu dalam masih pamer, ya, itu masih pamer, masih menunjukkan tapi itu kan kita udah, eee, ada kita buat visualisasi di situ, kan. Karena Facebook kan intinya video dia. Nah, kalau bicara sekarang kalau sekarang saya, eee, untuk upload, di platform khusus, Mas. Platform khusus, eee, karena ini untuk portofolio, jadi di mana saya buka marketplace, di di situ kan, eee, jadi saya upload ke situ. Jadi, sebagai portofolio. Tapi juga saya menggunakan sebuah link khusus, untuk men-direct, atau mengarahkan kalau memang klien calon klien potensial, eee, ingin mendengarkan misalnya, eee, diskografi, artinya musik-musik yang say sudah saya buat, atau musik-musik profesional kan. Karna saya kan nggak akan menyertakan musik-musik yang dari awal saya dulu kan? <chuckles> Karena itu belum belum ini dia, belum istilahnya masih amatir kan? Eee, nah. Ketika saya ingin, eee, mengarahkan, saya akan mencantumkan link tersebut di platform seperti SoundCloud, gitu kan. Yang mana di situ kan mendukung, eee, audio dengan resolusi tinggi. Jadi portofolio saya yang lebih lengkap saya taruh di situ, Mas.
Iya. Betul. Ya. Oh, oke. Iya iya, oh. <chuckles> Iya iya. Iya? Oe oke. Oh. Ya? Iya iya. Ya ya ya, oke oke. Ya. Oke. Oh, gitu, dan memang klien-klien atau calon klien juga dapetnya rata-rata dari SoundCloud juga, apa gimana, Mas?
Enggak, kalo, e eee, calon klien klien itu kan pada dasarnya males mereka, tuh. <laughs> Kalau enggak malas kan ya, kalau kalau enggak malas mereka enggak akan datang ke kita, mereka akan buat sendiri gitu, musik, tuh. <laughs>
Biasanya dapat dari mana tuh berarti? <chuckles> Oh, gitu. <chuckles>
Iya, jadi, eee, klien itu biasanya di platform itu aja. Nah, kalau kita taruh, apa, upload musik kita di platform tertentu, misalnya di Upwork, atau di Fiverr, itu kan, mmm, terbatas yang bisa kita tampilkan di portfolio-nya aja. Ya, jadi kita cari yang paling ini aja, dari karya kita yang paling, eee, apa ya, mewakili musik tujuan musiknya, dan yang paling terdengar profesional, itu aja.
Iya iya. Ya. Salah satunya SoundCloud tadi.
Heeh, kalau kalau SoundCloud itu kan, eee, sebagai ini aja, alternatif kalau klien kita, eee, melihat di portofolio kita, sepertinya dia pengen tahu apakah kita bisa membuat suatu aliran yang lain, gitu kan. Karena yang saya tampilkan kan alirannya t terbatas itu itu aja mungkin. Mungkin dia ingin mendengarkan, mungkin dia, eee, yang musik yang dia buat itu enggak selaras dengan portofolio kita kan. Tapi, kita di situ udah menyediakan li eee, link, kita mengarahkan ke portofolio kita di SoundCloud yang lebih berwarna, lebih beragam.
Oke. Oh, iya iya, paham. Oke, paham paham. Nah, berarti, eee, Kakak, sendiri ngomong-ngomong soal, eee, warna musik nih. Berarti, dari zaman dulu sampai sekarang, apakah ada perubahan, Kak, eee, preferensi warna musiknya, apa sama aja, apa gimana?
Mhm. Mhm. Oh. Kalo preferensi engga berubah. Saya selalu di platform rock dan metal kan, karena, eee, di situlah apa ya, eee, memang, eee, genre yang paling saya dalami dari awal saya nge-band sampai sekarang, memang di situ. Tapi, untuk portfolio sepertinya cuma satu satu lagu yang saya buat untuk masukkan portfolio, karena itu genrenya, eee, untuk komersil itu kurang kan. Jadi, untuk portfolio kebanyakan genrenya di jazz atau, eee, pop gitu.
Oke. Oke, paham paham. Berarti kalau misalnya ada klien yang, eee, mau genre di luar rock, itu bisa, ya, berarti?
Mhm. Iya, karena saya enggak menawarkan a eee, di marketplace itu, saya nggak menawarkan diri, m menyediakan layanan sebagai apa ya, produser penulis musik untuk satu genre aja. Saya menawarkan diri sebagai produser musik aja, jadi genrenya bisa apa aja, terserah gitu.
Oke, ya ya ya. Berarti memang udah, eee, lebih berkembang lagi ya, daripada yang zaman dulu kan, karena zaman dulu kan, eee, banyaknya ya di band rock. Tapi sekarang juga, ya tetap suka rock, tapi untuk meng apa, ya, istilahnya, meng-compose atau me
Iya. Mhm. Iya. Untuk
Ya, meng-compose musik, mengkomposisi musik, eee, genre apa aja sesuai permintaan klien bisa gitu ya.
Heeh. Iya, saya tetap buat musik ini musik metal sama rock, saya tetap buat. Tapi, tujuannya untuk ini, untuk hobi aja ya. Kalau musik-musik itu, eee, yang saya tetap pengen apa ya, tunjukkan ke orang gitu, kalau musik saya dulu sekarang berbeda, tapi tetap di rock. Saya, eee, upload-nya di platform ini, platform seperti YouTube gitu, eee, bukan di platform khusus kan.
Oke. Iya iya. Terus itu, band-nya masih jalan, Kak, sampai sekarang?
Band-nya? Oh nggak, itu kan band-band apa tuh, band karena hobi, nggak ada tujuan untuk ini, untuk cari uang, gitu kan. Karena, heeh, sekedar hobi-hobi aja, kumpul-kumpul itu aja, sekarang udah pada masing-masing. Saya sendiri dari dari anggota band itu saya sendiri yang, eee, lanjut di musik.
Heeh, band-nya. Oh gitu. Oh. Oh gitu. Lainnya udah nggak di musik lagi?
Eee, gak di musik lagi Mas.
Oh ya ya ya. Oke, terus, eee, menurut Kakak nih, apakah beda platform itu bakal beda jenis audiensnya apa gimana? Untuk, e karya-karya Kakak tadi.
Mhm. Iya. Kalau audiens kayaknya, eee, sama ya, kalau dilihat dari misalnya platform YouTube atau Instagram, eee, kemudian, eee, platform khusus ini, jadi audiensnya kan, eee, algoritma sendiri yang menentukan audiensnya sepertinya sepertinya sekarang kita nggak perlu lagi, e capek-capek mengiklankan gitu, apa yang kita buat, algoritma sendiri yang udah menyarankan kepada mereka gitu Mas.
Mmm. Oke, oke oke paham paham paham, berarti, eee, kalau di YouTube, gimana tuh, maksudnya kan kalau YouTube kan berarti pasti video kan, eee, formatnya. Kalau di Soundcloud kan, dia hanya, suara saja gitu. Berarti apakah ketika ketika mau masuk ke YouTube itu, suaranya harus diberi visual juga apa gimana Kak?
Mhm. Betul, iya. Betul. Iya, kita, eee, beri visual seadanya aja kan, ce paling cuma, seperti spektrum dengan caption, itu aja, nggak sampai video klip kan, karena bukan dari artis.
Oh iya iya. Oh ya makanya itu, saya pikir saya pikir kayak, wah apakah nanti ini, yang suara yang tadi portofolio yang di Soundcloud itu ketika mau masuk ke YouTube, eee, harus dikasih, e heeh, nggak tahu mungkin video klip, atau apa gitu, nggak ya, nggak sampai seperti itu ya?
Heeh. Heeh. Heeh. Kalau portofolio nggak saya masukkan ke YouTube ya, karena, YouTube YouTube itu liar kar karena itu sosial media yang betul-betul, apa ya, kalau opini itu kan macam-macam, orang bisa beropini. Makanya kalau portofolio, saya taruh di platform khusus dan di SoundCloud pun, e privat, nggak semua orang bisa dengar itu. Karena itu kan musik yang komersil Mas, musik yang pernah saya buat untuk klien saya. Jadi, e harus kita lindungi musik itu Mas, dari hak cipta. Jadi nggak bisa setiap orang mengakses, eee, yang bisa akses itu calon klien yang saya share link-nya aja.
Oh gitu. Ya. Oh gitu. Iya iya. Oh, paham paham, berarti tidak yang dipampang di sosial media gitu ya, kayak kalau misalnya klien maut mau lihat dulu nih misalnya adak ada calon klien ke Kakak terus, eee, "Ada portofolio enggak?" Baru Kakak kasih link-nya, gitu ya?
Heeh. Heeh. Heeh, itu dia.
Oke, paham paham. Aku pikir dari tadi tu kayak yang Kakak mungkin naruh link Soundcloud di Instagram atau di Facebook Kakak, gitu supe nanti, eee
Enggak di platform khusus itu dia, di marketplace.
Oke, ya ya, iya, ya ya, berarti memang, eksklusif untuk, eee, mereka-mereka yang mau kiranya akan hire Kakak untuk, eee, bekerja sama sama mereka, gitu kan ya?
Mhm. Iya. Iya, betul sekali.
Oh, iya iya, paham paham sekarang. Wah, ini menarik sekali nih, saya jadi, eee, tahu bahwa ternyata bisa ya, naruh portofolio di Soundcloud, gitu. Buat, portofolio-portofolio musik gitu karena m karena saya sendiri juga enggak terlalu banyak bermain di musik, gitu loh, Kak, jadi saya tadinya kurang paham soal begini ya, tapi sekarang saya paham, oke. Thank you banget ya, Kak, buat ngobrol-ngobrolnya. Semoga kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol lagi.
<chuckles> Iya, Mas. Heeh, iya iya iya. Iya. Heeh. Oke, ya. Portofolio itu bisa di mana aja sebenarnya ya, tergantung dari kitanya sebenarnya. Itu aja, baik, terima kasih udah mendengarkan, Mas, sampai jumpa lagi.
Iya, oke, siap, thank you ya, Kak! Sampai jumpa.